हाँ, मुझे तो देखिए, लगता है कई बार कि जो है अ, देखिए, धर्म सब अ, धर्मों के अपने-अपने जो है, ग्रंथ हैं, अपनी-अपनी जो है, उनकी आदर्श और सिद्धांत हैं। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे हिंदी धर्म में गीता है, रामायण है, महाभारत है। तो महाभारत में ही गीता जो है, कृष्णवाणी के रूप में हम पढ़ते हैं, जानते हैं। वहीं हम कुरान पढ़ते हैं, जो मुस्लिम भाइयों के अ, धर्म ग्रंथ हैं और बाइबल पढ़ते हैं, जो क्रिश्चियनिटी की एक धर्म पुस्तक है, और वहीं हम गुरु ग्रंथ साहिब भी ज अ, समझते हैं। तो इतने धर्म के अपने-अपने मायने हैं, अपने-अपने सिद्धांत हैं, जो कहीं न कहीं इंसान को इंसानियत सिखाने का काम ही करती है। ये अलग बात है कि हम जब ग्रंथ से परे सोचते हैं या कुछ अ, वर्ग के लोग जो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वो बातों को गलत अ, तरीक़े से पेश करते हैं अ, तोड़-मोड़ के जी, जी। अ, धर्मों को बताते हैं। लेकिन जो हमारी ग्रंथ में जो पुरानी बातें कही गई है, वही सटीक लगती है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हुँ।
वो जी, जी। उ,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 बिल्कुल, बिल्कुल। बिल हुँ। जी हाँ, अ, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग, जो असामाजिक तत्व हम कह सकते हैं आज के समय में, जी, वो धर्म को कुछ और दिखाते हैं। आज हिंदू धर्म किसी और चीज़ के लिए पर परिभाषित था और आज कुछ और ही बन गया है। जैसे हिंदू धर्म में वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा संपूर्ण विश्व एक परिवार, सहानुभूति का प्रतीक है।
हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। हाँ, जी। बिल्कुल, सही कहा। हुँ। जी, जी, जी।
उसी प्रकार ईसाई धर्म में यीशु मसीह का यह उपदेश है, कि अपने पड़ोसी से उसी तरह प्रेम करो, जैसे अपने आप से करते हो।
हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। जी, सही कहा।
सीधे सहानुभूति की शिक्षा देता है।
हुँ। सही कहा।
और अगर हम इस्लाम की बात करें, तो इस्लाम में दान की परंपरा यह दर्शाती है कि समाज में कमज़ोर वर्गों के प्रति करुणा आवश्यक है।
अच्छा। हाँ, जी। अच्छा, जी। हुँ, हुँ, सही कहा।
तो आप देखिए, हर धर्म अपने स्तर पे बहुत ही अच्छी कामें भी करती है। जैसे आप सिख धर्म में चले जाइए, तो गरीबों के लिए लंगर चलता है, भोजन मिलता है, रहने के लिए जगह मिलता है।
हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी। हाँ। जी, जी, जी।
बुद्ध धर्म में चले जाइए, तो बुद्ध धर्म का मूल ही यह करुणा है।
हुँ, सही कहा।
इसमें आत्मिक उन्नति केवल दूसरों के दुखों को समझकर ही संभव है।
अच्छा।
जब हमें प पता होगा कि जब बुद्ध निकले थे यात्रा के लिए, तो वो राजकुमार थे, राज राजा के पुत्र थे, लेकिन वो समाज में निकलके जी, जी, जी, सिद्धार्थ नाम था। लेकिन वो समाज में जब निकले
हुँ। जी। हाँ जी, हाँ जी। सिद्धार्थ सिद्धार्थ नाम था ना उनका? जी। हुँ। हुँ।
वो हर एक अलग-अलग आयु के लोगों को अलग-अलग भोग भोगते हुए देखे।